อ๋อ ต้องใช้คอนแท็กต์เลนส์ด้วยนะคะ แล้วอย่างงี้เตรียมทันไหมคะ? หรือว่ามีอะไรที่เตรียมพร้อมไหมเอ่ย?
อา ใช่ อัน ก็ ก็คือแบบหยิบยัด ๆ เข้าไป ก็คือสิ่งที่จำเป็นที่สุด เครื่องสำอางอะไรก็ไม่มี ไม่ได้ขนไป อืม ก็คือมีคอมพิวเตอร์ แล้วก็คอนแท็กต์เลนส์ที่จำเป็นต้องใช้ แล้วพอไปอยู่ที่นู่นอะค่ะ ก็ต้องปรับตัวในเรื่องของอาหารการกิน เรื่องของสภาพอากาศ คือมันหนาวมาก ๆ ค่ะ แล้วมันเหมือนหนาวแบบบางทีมันก็มีหิมะตกเนาะ
อ๋อ ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ อืม อ๋อ ก็คือ เอ่อ ไปที่ช่วง แบบช่วงฤดูหนาวของเขาพอดี ใช่ไหมคะ? แล้วมีหิมะอีกต่างหาก อ๋อ
อืม หนาว ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ฝนด้วย คือมันหนาวมาก ๆ
ค่ะ แล้วได้เตรียม แบบเสื้อผ้าเฉพาะของฤดูหนาวไปบ้างไหมคะ? ว่าเสื้อผ้าหนา ๆ หน่อย อะไรแบบนี้ ได้เตรียมเพียงพอไหมเอ่ย? โอ้!
ไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเลย แล้วก็ ก็ต้องกลับไปที่อะพาร์ตเมนต์ของสามี ใช่ไหมคะ แล้วก็ไปขนเสื้อผ้าของเขาล่ะค่ะ เพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นมาสักพักหนึ่ง เขามีอุปกรณ์กันหนาว มีเสื้อผ้ากันหนาวทุกอย่าง เราก็เปลี่ยนไปใช้ของเขา อันไหนที่เราใส่ได้ อันไหนที่เราแบบพอจะแบบเอามาใส่กันหนาวได้ คือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวทุกอย่างเลย อะไรที่เราไม่เคย ทำไม่ได้ ไม่เคยทำ ขึ้นรถไฟฟ้าของเขา ซึ่งปกติ ใช่ไหมคะ เวลาที่เราอะไปเที่ยว หรือไปไหน เราก็จะต้องศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้า เขาขึ้นยังไง ขึ้นตรงไหน ไปเปลี่ยนสถานีตรงไหน ใช่ไหม แต่ว่าพอเราไปถึงที่นู่นมันเร็วมาก ๆ อะค่ะ ทุกอย่างมันเร็วมาก เราเรียนรู้การใช้
ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อา ก็ยังดีนะคะ อืม อือฮึ อา ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อา เข้าใจค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ อืม ไม่ได้วางแผน ใช่ อือฮึ
อืม เราก็เรียนรู้การใช้รถไฟฟ้าแค่วันเดียว ในการ จากโรงพยาบาลไปที่อะพาร์ตเมนต์ ต้องใช้วิธีจดจำทุกอย่าง แล้วมันจะมีคนว่ามาสอนเราคนเดียวเนาะ เขาบอกเขาจะทำให้เราดูครั้งเดียวนะ เขาก็จะพาเราเดินออกจากโรงพยาบาล ให้จำไว้ตรงนี้นะตรงนี้ จำ ๆ ๆ ๆ เราก็เหมือนแบบเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยค่ะ สแกน ๆ ๆ โอเค ตรงนี้ ๆ เดินออกโรงบาลมาเลี้ยวขวา
ค่ะ อื้อฮือ อา อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม เอ๊! เดี๋ยวนะคะ ที่คุณบอกว่ามีคนมาสอนให้คุณครั้งเดียว นี่คือเป็นใครเหรอคะ?
ค่ะ

ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็ คือแบบเหมือน เกือบ อุ๊ย
อ้อ เพราะว่าที่มันไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ค่ะ ก็คือแบบนอนเฝ้ากันอย่างงั้นเลยค่ะ อืม อันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องปรับตัว ก็คือว่า เราจะต้องแบบไปนอน นอนเตียงแบบนั้นเนาะ เออ แล้วเขาก็มีผ้าห่มให้ เอ่อ แล้วเราก็ขนผ้าห่มมาจากที่อะพาร์ตเมนต์สามีด้วยเนาะ แล้วเราก็มี
อา ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อา ก็โชคดีค่ะ อือฮึ
เอาเสื้อ เอาอะไรมา ก็มันก็หนาวมาก ๆ เราก็เอามาห่ม
อะฮะ ค่ะ แล้วที่ เอ่อ คนจีนที่เขา ที่คุณบอกว่า เขาคุยกันเสียงดังเนี่ย คือกลางคืนเขาเงียบไหมคะ? หรือว่าเขายังคุยกันอยู่คะ?
ค่ะ ไม่ค่ะ เขาก็คุย กัน อย่างงั้นแหละค่ะ เราก็ต้องปรับตัวหลับให้ได้ในทุกสถานการณ์
อ้าว! เหรอคะ? แล้ว เออ แล้วคุณกับสามีจะหลับยังไงล่ะคะเนี่ย? เออ
ก็เราต้องหลับให้ได้ในทุกสถานการณ์น่ะ ค่ะ พอสุดท้ายแล้ว มันเหนื่อยมาก ๆ เราก็หลับไปเอง โอ้ ค่ะ ใช่ค่ะ เออ
อือฮึ แล้วคุยกันทั้งคืนเลยเหรอคะ? ไม่นอนกันเลยเหรอคะ? โอ้! แล้ว อ ยังไงล่ะเนี่ย? ถ้าอย่างงั้นติดเตียงมาทำไมเนาะ? เออ
คุยกัน เล่นไพ่กัน อะไรคือแบบ คือวัฒนธรรมเขาน่าจะเป็นอย่างนั้น อืม เราก็เลยแบบ
อ๋อ กลายเป็นอย่างงั้น ค่ะ เออ
อ่า สุดท้าย แล้วเราก็หลับค่ะ
แล้วนอนแล้วเป็นยังไงบ้างคะที่คุณนอน? ค่ะ อ๋อ ก็ยังหลับได้เนาะ หมายถึงว่า นอนหลับสบายไหมคะ? เพราะว่ามันก็เป็นเตียงสนามเนาะ มีความรู้สึกว่า เออ มันเป็นยังไงบ้าง?
ทำไมนะคะ? เออ เราหลับ <chuckles> หลับเพราะความ ห หลับเพราะความเหนื่อยมากกว่าค่ะ คือเราวิ่งทั้งวันนะ บางทีเอาสามีไปห้องนั้น ไปตรวจห้องนี้ ไปสแกน ไปทำ ทีซีสแกน แล้วมันเหนื่อยอะค่ะ แต่ละวันเนาะ พอ
อ๋อ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อ๋อ เอ๊ะ! แต่เราก็จ้างคนแล้วนี่คะ ทำไมเราจะต้องแบบพาไป เอ่อ CT Scan ไปอะไรอีก อย่างงี้นะคะ?
ค่ะ เราต้องไปด้วยค่ะ เราก็ต้องไป ดูเขาด้วยเนาะ ไม่ใช่ว่า เออ ค่ะ ล บางทีมันต้อง เข็นข้ามตึก ข้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ โรงบาลใหญ่
อ๋อ โอ โอเค อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ อือฮึ อา ก็ต้องไปด้วยกันน่ะเนาะ อือฮึ เข้าใจแล้วค่ะ
โรงบาลที่นู่น ใหญ่มากค่ะ อืม บางทีก็
อา โอเค ก็ขอบคุณมากนะคะ ที่แบบว่า มาแชร์กันในวันนี้นะคะ ก็เป็นอะไรที่ต้องปรับตัวเร็วมากเลย เข้าใจ แล้วก็คุณก็มีทักษะในการปรับตัวที่ดีมากนะคะ เท่าที่ อ่า ฟังคุณเล่ามาเนี่ย ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์วันนี้เนาะ
ไม่หรอกค่ะ